Non, mais tu as tout à fait raison. Honnêtement, heu, je pense que ouais, c'est une super idée, le tu vois? J'avais jamais pensé, c'est vrai que ça me ça me rappelle un peu quand j'étais petite mais heu, finalement, pourquoi pas avoir une petite tirelire et heu et tu vois? Mettre un petit peu, heu non, mais tu as raison, c'est c'est une super idée, franchement.
N ouais. Bah, en fait, ouais, je te propose ça parce que c'est visuel en plus, tu vois? Quelque part, heu, voilà, vo vo voyez ce qui ce que vous avez pour, heu, bah, pouvoir vous faire plaisir, heu, par un week-end par exemple.
Complètement, ouais, ouais, ouais. Mmh. Ouais, mais je pense qu'on va faire ça. Je vais en parler ce soir avec mon conjoint, et puis heu
Et en Mais ouais. Et puis en plus, comme tu dis, heu, bah, il existe aussi des petits restos, sympas heu, pas très chers, heu heu, voilà. Heu, au moins, bah, ça vous permet de vous évader, heu heu, quelques heures et et voilà, ça ça fait du bien, quoi. C'est c'est, heu, parce que je je je me dis aussi que si vous vous, heu, consacrez vraiment uniquement à votre à votre maison, à à vos travaux, ce que je comprends très bien hein, mais i il arrivera peut-être un moment où vous allez, heu, vous lasser un petit peu, vous allez en avoir marre, vous allez être pressé que ça se termine, heu, tu vois? Alors que bah, en faisant, heu heu, à un rythme un peu plus lent, heu, même si, heu, ça prend un petit peu plus de temps et en vous aménageant, bah, des plages de détente à côté. Heu, parce qu'en plus vous travaillez toute la semaine, donc heu, voilà. Je veux dire, heu heu, c'est bien aussi de de se réserver, heu, des des plages de de détente le week-end. Eh bien, heu, vous aborderez de à mon avis, de manière plus positive, bah, les travaux qui vous restent à faire, tout simplement.
Bah, oui, oui, oui, carrément. Mmh, mmh. Mmh. Ouais. Mmh mh. Mmh. Complètement, ouais, complètement. Bon, écoute, je pense que vraiment là, tu m'as remis les idées en place. Clairement, heu, je vais suivre tes bons conseils parce que, bah, tu as tout à fait raison. Heu, ça peut tu vois? Les travaux peuvent attendre un petit peu, c'est p c'est pas urgent. Je pense qu'effectivement, le plus important, là, c'est qu'on qu'on soit bien nous aussi, heu bah, oui, c'est ça, c'est ça, ouais, ouais, bah, je te remercie. Je te remercie beaucoup. Ça m'a fait du bien de te parler en tout cas.
Mmh. Mmh, bien ouais. Au soufflier, ouais, il faut souffler un petit peu à mon avis pour mieux reprendre, heu, après. Ouais. Bah, je t'en prie, c'était avec plaisir et puis, bah, bon courage à vous 2.